Fíjate que ando trayendo un problemita ahí un poquito incómodo, eh, quisiera saber si me puedes ahí ayudar, dar una recomendación, ahí algo que que me pueda ayudar, y es que mira, yo soy programador, yo estudié ingeniería en software, entonces la ingeniería en software, la programación y todo lo que ver con tecnología, a veces mi familia, amigos lo toman como un: "El es técnico y él sabe hacer de todo", y a veces sí, pero no toman en cuenta que ahorita estoy trabajando, luego tengo cositas que hacer y, pues, con muchísimo gusto les ayudo a quien sea que necesite ahí un favor, pero, desde que soy adolescente y empecé a tener trabajos en algo parecido, como por ejemplo, trabajé en un lugar de impresiones, este, digitales, eh, pues la familia, amigos lo relacionaban como: "Él es el mero bueno para esto", y ahí ves a mi papá presumiéndole a su jefe, a sus amigos en su trabajo, que yo sé hacer diseños, que entrego lonas, gorras y todo y pues luego, como es favor especial para mi papá y es es una persona un poquito sentida a veces, pues, ahí me ves entregando 4 lonas después del trabajo para su jefe y gente
Okey, ujú. Okey. <chuckles> Okey. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Ajá. Okey.
también con mi mamá de que luego le ayudo a hacer cosas, ella es gerente en un restaurante, entonces, ahí me tienes haciendo que un menú, imprimiendo otras cosas, y ya ahorita un poquito más en específico, eh, le he ayudado de repente a amigos, a familia a familia de mi novia, a hacer cosas, que instalar cámaras, que arreglar una computadora, que arreglar el internet y entonces creo que ya tengo que empezar a decir que no, porque ya ando saturado, ya ahorita tengo un trabajo que me consume más tiempo, también le tengo que dedicar tiempo a mi novia, ya me lo anda exigiendo y tiene razón, así que pues no sé, quisiera ver de qué manera me podrías dar un consejo porque porque no es algo que pueda ser sostenible a la larga.
<chuckles> Claro. Okey, entiendo, perfecto. Y primero que nada, me gustaría decirte que lamento, eh, pues esta situación tan abrumadora que ha de ser para ti, como que esta sobrecarga, eh, mental, y y y pues, al el no saber decir no, como que estar de cierta manera comprometido a, ¿no? Eh, agradezco también que lo compartas conmigo. No sé si ya lo compartiste con alguien más, pero valoro mucho, eh, pues, esa confianza. Y en se tercera, eh, me gustaría hacerte un par de preguntas para, eh, ir teniendo un poquito más de contexto. Ya ve pre platicaste con qué tipo de personas como que te cuesta. Es más como que tu familia, familia política y tu red cercana, ¿no? Entonces, eh, ¿qué qué pasa? O sea, ¿cómo que qué te impide decir que no? ¿Sientes que se van a enojar? ¿Sientes que vas a provocar un conflicto? Em, o, ¿cómo que qué te detiene?
Mm, yo creo que ahorita es más que nada la amabilidad de las personas, no es no es como que, una queja hacia las personas que sean encajosas o algo así, no, la verdad es que todos lo hacen con con mucho respeto en unos casos, con admiración y y con este cumplido de: "No es que tú eres bueno", y te tienen esta confianza, pero a veces yo creo que es más eso, o sea, el el que si fueran yo creo que groseros y me lo exigieran y :"Oye tú que eres, este, el que le sabe, este, pues, chécame esto, ¿no?, y ahí te doy para tu refresco", ah, mira, le digo: "Sí, 2 veces, este, dámelo y mañana te lo entrego rapidito" y y no vuelven a ver su computadora a menos que vayan a asomarse un empeño, entonces, siento que que es, más que nada, esto que tienen como que mucho tacto, mucha amabilidad, pues, luego es mi papá, mi mamá, este, los abuelitos de mi novia, el papá de mi novia, mis amigos más cercanos y con todo el gusto del mundo me gusta ayudarlos con todo el gusto del mundo estoy allí, pero hay veces que tengo más trabajo, yo programo, tengo otro trabajo en donde me pagan por hora, ahorita, pues, ya se está acabando el año y y luego ponen ahí bonificaciones por trabajo esperado y, pues, estoy aprovechando, o sea, es es acabar el año con todo y y empezarlo con todo y hacer tu ahorrito y mira que aquí en México hay un tema, un un dicho que se llama: "Ahorrar para las vacas flacas", es decir, cuando no te vaya tan bien, ya tengas este ahorro de cuando sí te fue bien, entonces ahorita, pues, ando en ese enfoque, la verdad es que me cuesta muchísimo el el decir que no a alguien que yo sé que que te está pidiendo ayuda en un plan, pues, muy genuino en que yo sé que luego en este rubro, eh, se aprovechan de que la gente no tiene el conocimiento de que tanto te cuesta arreglar algo, que tanto involucra, pues, un esfuerzo arreglar algo y te pueden cobrar de más, no quisiera que que les cobran de más, que los estafen, que les vean la cara y más si si yo los puedo ayudar, yo creo que esto pasa en muchas profesiones, ya me imagino cómo les irá a los médicos que tienen que que como que vivir con que su familia quiere que los atiendan este siempre y gratis y y y básicamente creo que esa es la cosa, incluso como que prefiero ayudar de esta manera, porque ya lo he probado, por ejemplo, con con algunos compañeros de mi papá que me pagan y por pagarme el extra del favor ya es como de que, ¡uf!, ya te pagué, ahora ya tengo como que el derecho de de hablarte en horas que no son oportunas, de volverte a preguntar, de que si algo le falló, me vuelven a pedir ayuda, entonces, eh, es como de que quiero ser educado, quiero ayudar, no quiero que los estafen, o que los vean la cara, pero, pues, también yo tengo responsabilidades, tengo mis propias cosas, tengo mi trabajo, yo soy una persona que no pide tanta ayuda, de hecho, y pues sí, también tengo una vida y y y me cuesta un poquito ahí poner el límite o la balanza.
Okey. Okey. Okey. Sí, claro. Okey. Okey, okey, okey. Claro. Ujú. Okey. Okey. Okey. Okey. Entiendo perfecto. Eh, primero que nada, me gustaría decirte que, eh, percibo que eres una persona sumamente noble y y que quiere, pues, ayudar a sus seres queridos, y eso me parece destacable. Eh, espero que que pues, esa autenticidad no se vaya de ti nunca. Y y en segunda, creo que, es no es tanto un problema, sino es más una cuestión que que se le tiene que poner orden, para que no se convierta en un problema. Eh, no sé, me parece que que como me mencionas que todos te lo piden desde el respeto, y y desde, pues, la admiración quizá, o desde un un buen un terreno, eh, de desde la mejor disposición, eh, creo que tú también, de la misma manera puedes responder cuando no puedas, o puedes, incluso, darle la vuelta, y decir como: "Oye, que si me ayudas en esto". "Oye, sí, ¿sabes qué?, sin problema te ayudo, nada más que dame chance, este, ahorita sí ando superocupado. Dame chance tal día, y ese día yo voy y te lo arreglo". Eh, como que, quizá, este, es estos límites, eh, amables. Porque no para poner un límite, se necesita llegar a una confrontación, o o al algún momento incómodo, ¿no? Porque al final de cuentas no es tu no es tu intención, ¿no? Entonces, más bien como ponerse de acuerdo y decir: "Oye, eh, pues, ahorita no puedo, pero tal día, s te prometo que ahí estoy". Y también, otra cosa que me parece importante, es que aprendas a respetar tu tiempo de trabajo, tu tiempo personal, porque si tú no le empiezas a dar como que ese respeto, pues las personas no lo van a respetar nunca, ¿no? Si ellos no ven que tú lo respetas, pues, ellos menos, ¿no? Y tienen como que esa apertura a confianza. Y quizá, también podrías limitarte, a reducirte la carga, a personas que no son parte de tu círculo, ¿no?, como ya a terceros, ¿no?, de que, amigos de tu papá, eh, amigos de no sé quién. O sea, ese esas personas que, quizás, sí, eh, lo haces por tu papá, en este caso, o por alguna persona que tú quieres, pero, pues ya no te aporta, ¿no?, al contrario. Luego, como que si te pagan, sientes que ya tienen el sienten que ya tienen el derecho de exigirte, llamarte o así. Entonces, eh, puedes limitarte a decir: "Oye, eh, agradezco mucho que me admires y que sientas que soy súper bueno, pero, eh, pues, a ustedes los apoyo y todo, pues porque los quiero, porque me importan, y y todo, pero la verdad es que también, sí ando un poquito saturado con mis cosas, entonces ya, ya no me recomiendes, nada más lo voy a hacer para ti, para ti, para ti". Y así, que le digas como que, a tu familia, a tu familia política, y ya. O sea, así como de que, nada más a ustedes, y párale de contar. Eh, quizá, eso, ¿te ayudaría?
Gracias. Okey. Okey. Entiendo. Okey, okey.
Y, y quizá también como que ah, te podría servir algún cambio de rol. En el que digas: "Ah, oye, sí, lo hacemos perfecto", y desde una manera inteligente, quizá, ventajosa y amable, le digas: "Oye, ¿qué te parece si te enseño? Mira, te voy a ir explicando, para que cuando yo no pueda, que y que te urja, puedas resolverlo. Yo siempre voy a estar para ti, para ayudarte, pero, si por algo estoy muy apurado y a ti te urge, vea, te voy a ir enseñando para que, más o menos, sepas, y tú lo puedas resolver en ese momento que yo no puedo". No sé, ¿qué te parece?
Okey, okey. La verdad es que creo muy atinado todo lo que lo que me estás contando. Creo que también, mm, muchas gracias, porque me tuviste, eh, respuestas, y consejos, y argumentos super empáticos. Y y y significa que me escuchaste bien y que me entendiste, porque creo que sí va muy alineado a a a lo mío. A veces sí me cuesta un poquito poner límites, me cuesta un poquito, pues no, no ceder, y siento feo, pero creo que tienes razón. Creo que una cosa es la familia, la familia política, mi círculo cercano, y otra cosa más es este, que que Que, pues, que ya se desborde a cualquier persona, a mucha gente y, pues, ya ahí ya no es para nada sostenible, creo que, desde ahí, puedo dar esos primeros pasitos en ser un poquito más selectivo en en bajarme esta carga de trabajo y ya después, pues, con mi propia familia y gente más cercana, creo que es un poquito más fácil el poner estos límites y el y el pues que yo sé que me van a entender y saben cómo soy y y y si se los digo, no me lo van a tomar a mal. También se me hace muy brillante y muy buena idea esto de de que son cuando sean cosas mínimas o cosas que no necesitan como que un grado muy grande de de esfuerzo o de conocimiento, pues decirles: "Mira, te enseño para la próxima tú le muevas y mira, te voy a grabar como este tutorial o te voy a tener este audio para que ya sepas qué hacer o ya sepas cómo las instrucciones para que tú mismo puedas arreglar esto". Me parece muy, muy buena idea. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias por por escucharme, por no juzgarme y por darme unos consejos eh, muy, muy atinado.
Ujú. Claro, eh, no olvides que yo estoy para eso, para ayudarte, espero que, alguna de estas sugerencias te haya sido de utilidad y yo confío en ti solo que que lo vas a hacer increíble porque ya eres una persona increíble. Tú puedes.
Muchísimas gracias.